มี มีค่ะ จริง ๆ ก็เป็นเพื่อนสนิทเนาะจะมีอยู่ทั้งหมดอะ 3 คน มีอยู่คนหนึ่งอะค่ะจะชอบแบบมาเล่าเรื่องเงินให้ฟังเนาะ แบบว่ามีปัญหา เรื่อง เงิน มีปัญหานู่น นี่ ซึ่งแบบว่า เออ พ่อเขาเสียเนาะ คือต้อง ต้องเล่าให้ฟังอะค่ะว่าตอน ตอนแรกอะไม่สนิทกันเท่าไร เรียน ป.โทด้วยกันคนเนี้ยค่ะ อ่า แล้วเสร็จ แล้ว คราวนี้อะค่ะ มีอยู่วันหนึ่งเนาะ เขาก็อยู่ดี ๆ เขาก็มาบอกว่า "เออ เนี่ยที่ทำงานเปิดสอบนี่ เออ ร ฝากงานให้หน่อยสิ" อะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่า "อ๋อ อยากทำจริง ๆ หรือเปล่า ถ้าเกิดอยากทำอะเดี๋ยวจะบอกให้ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วเขาต้องการตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้อยู่ เดี๋ยวก็อ่าน อ่าน ตรงนี้มานะ แล้วถ้าเผื่อไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะ จำ เป็นพิเศษอะบอกเรา แต่เราอะจะช่วยแบบบอกให้ว่ามันเป็นยังไง" เอาจริง ๆ เราก็ไม่รู้แนวข้อสอบหรอกค่ะ แต่เรารู้เนาะว่าเขาอะต้องการตำแหน่งไหน เพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าสมมุติเราแบบว่า เอ่อ บอก บอกได้ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแบบว่า เอ่อ บอกว่า "เอ่อ มัน มันต้อง ล การ เอ่อ รับคนยังไง ตำแหน่งนี้จะต้องแบบ เอ่อ ใช้เวลากี่วัน ทำงานเกี่ยวกับอะไร นู่นนี่นั่น" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า เราก็บอกไป เขาก็มาสอบเนาะ แล้วเขาก็มาสอบปุ๊บอะ เราก็เป็นเพื่อนสนิทกัน โดยปริยายเลยเพราะว่าทำงาน อยู่ที่เดียวกัน ด้วย อืม หลังจากนั้นน่ะค่ะ ไม่นานพ่อเขาก็ พ่อเขาก็เสียเนาะ ซึ่งเอาจริง ๆ แล้วอะพ่อเขาก็จะเหมือนแบบ คือเงินเดือนของเราอะมันน้อยอยู่แล้ว ต้องบอกตามตรงเลยมันเป็นราชการ แล้ว คราวเนี้ย ค่ะ เขาเหมือนแบบประมาณว่า เขาจะต้องแบบมีประกัน ซื้อรถ ซื้อบ้าน ซื้อ อะไรอย่างเงี้ย คือทรัพย์สินเขา เขาอยากมี ทรัพย์สินน่ะค่ะ แต่คือพ่อเขาก็ช่วย แล้วพอพ่อเขาเสียอะค่ะ เขาก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ทำอะไร หว่า อ่า คือแบบว่าไม่ได้มีประกัน ไม่ได้มี เงิน ก้อน ไม่ได้มีอะไรทุกอย่างซื้อเป็นชื่อเขาหมด แต่พ่ออะค่ะแค่ช่วย ผ่อน เพราะฉะนั้นน่ะ ภาระหนี้อะค่ะ ก็จะตกมาอยู่ที่เขา อืม
อืม อือฮึ ค่ะ อ อืม ๆ อืม ๆ อืม ค่ะ อืม เป็นไงคะ? อะฮะ อะฮะ อือฮึ ค่ะ อืม อือ ๆ อือ ๆ ค่ะ อืม อือ อือ อ๋อ เออ ก็เลยมาบ่นให้เราฟังอย่างงี้เหรอคะ? อือ
ใช่ ก็มีมาบ่น บ้าง มาหาเนาะ มา ขอ คำแนะนำว่าจะไปกู้สินเชื่อยังไง? นู่นนี่นั่น หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะชอบแบบ ปลีกอะค่ะ ทุกวันนี้เราก็แบบ ตอนก่อนเราก็สนับสนุนเนาะในการที่แบบว่า อ่า เดี๋ยวถ้าเกิดแบบจะไปกู้สิน เชื่อ ให้ นู่นนี่นั่นก็คือกู้ กู้แบบว่าจนแบบเหมือนกู้ไม่ได้แล้วอะค่ะ เราก็เลยแบบ ประมาณว่า "ถ้าอย่างงั้นน่ะ หางานทำเพิ่มไหม?" เออ เรารู้สึกว่า ถ้าเผื่อ งาน งานจ็อบเดียวมันไม่พออะ ควรที่จะทำจ็อบ 2 ไหม? เราก็พยายามทักไปนะคะ ทักไปจน แบบว่าไม่หยุด ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือแบบว่าอยากจะแนะนำเขา อยากจะช่วยให้เขาแบบดี ขึ้น เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วการที่เรามี หนี้ เราไม่ควรที่จะสร้างหนี้เพิ่มเนาะ เราควรที่จะแบบว่า เอ่อ หาวิธีแบบว่าตัดภาระหนี้หรือ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาก็แบบว่า เอ่อ แบบ ไม่ ทำงานเพิ่ม อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไร อะไร อย่างเงี้ยค่ะ นางจะโทรมา ก็คือโทรมาปรึกษาเรื่องเงินเรื่อง อะไร อย่างเงี้ย อืม
อืม ๆ ๆ อือ ๆ ค่ะ อือ ๆ อ๋อ อืม ๆ ๆ อืม ๆ เหมือนพยายาม แนะนำใช่ไหมคะ? อืม อือฮึ อืม ค่ะ เออ อืม อืม อืม แล้ว เป็นไง? อ๋อ แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ? เหมือนเพราะว่า เหมือนเขาพูดอยู่แต่เรื่องเดิม ๆ ปัญหาเดิม ๆ เนี่ย เรารู้สึกยังไง? ที่จะแบบ เออ ต้องฟังปัญหาของเขาบ่อย ๆ แบบเนี้ยค่ะ
อืม